なんか、今までしてきた旅行の中で、一番忘れられない旅行がもしあったら、ちょっと内容を教えて欲しいんですけど。
はい、あの、一番忘れないれない旅行が、けえっと、ちょうど7月から8月にかけて
はい。
あの、にしゅうかんちょっとヨーロッパ旅行をしてたんですけど。
おお、はい。 おお、いいですね、おしゃれですね、ヨーロッパ。
<chuckles> <laughs> うん、それが、まあ、初めてのヨーロッパっていうこともあって。
おお。なるほど。それは、じゃあ
うん、結構、こう、人生の中でも忘れられないものですね。
おお、なんか楽しい思い出いっぱいできたような、ちょっと今予想はしてますけど、ヨーロッパのどこの国回ったんですか？
そうですね。<laughs> えっとですね、ちょっと多いんですけど。
おお、はい。
あの、スペイン、フランス、ドイツ、チェコ、オーストリア、で、その後トルコに行って帰ってきたんですけど。
おお、すごい回りましたね。
ろっかこくですね。<laughs>
へえ、いいですね。なんか、そのヨーロッパのそんなたくさんの国を回ろうと思ったきっかけというか、何で、こう、ヨーロッパに行こうって思いついたんですか？
でうん。 はいはい。 は、ヨーロッパは、ま、もともといつかは行きたいなと思っていて。
うーん、はい。
ま、やっぱり、こ、うフランスとかスペインとか、1回は行ってみたいなってずっと思ってて。
うんうん。
で、今回行ったきっかけが、あの、新婚旅行だったんですけど。
ああ、なるほど。それはいいきっかけね。
そうなんですよ。<chuckles> で、やっぱり、こう、結構費用とかもかかってくるので。
うんうん。そうですよね。
こう、こんな機会じゃないと思い切っていけないなと思ってですね。
確かに、そうですね。新婚旅行だったらちょっと奮発しちゃっても、もう一生に一回の思い出ですもんね。ちょっと奮発して。
うんうん。 そうです、そうです。もう自分に言い訳して。<chuckles>
そうですよね。あ、いいですね、素晴らしいです。
で、もううん。
それは、じゃあ はい。
で、結構こうフライトも時間かかるじゃないですか。し
うんうん、そうですね、ヨーロッパだと。
なのでもう1回行くなら行けるだけ行こう、みたいな感じで、う結構詰め込んで行ったっていう感じですね。
ああ。 うん、なるほど。じゃ、結構行きたい国は今まで、こう、候補で色々出してたけど、これを機にもう今回全部行っちゃおうみたいな感じで、振り切って。
はう、そうで、ほんとはもっと行きたかったぐらいです。<chuckles>
ああ、そうなんですね。他はどこへ行きたかったんですか？
他は、ええとイギリスも行きたかったですし、あと北欧の方とかベルギーとかも行きたくて。
ああ。 ああ、なるほど。おしゃれですよね、北欧の方とか。
でも、もうさすがにちょっと。<chuckles> そうだから北欧も次に回そうっていう話をしてて。
お、いいですね。もう次の計画がちょっと始まりつつあるというか、次もちょっと希望があるんですね。
そうですね。うんうん、あ、そのためにちょっと頑張ってお金貯めないといけないんですけど。<chuckles>
おお、そうですね。え、今回その、新婚旅行で行かれた国の中は、こう、どこが一番印象に残ってるとか、なんか、あそこ楽しかったなみたいな国ありますか？
うんうん。 ああ、えと、いい印象でいくと、ドイツと、あとチェコがすごいよくて。
おお。なるほど。
で、ドイツは結構こう人が良かったんですよね。
へえ、そうなんですね。なんか皆さん優しい雰囲気ですか？
うんうん、なんか。 そうですね、なんかちょっと冷たいというか、こう、ビジネスライクみたいなイメージあったんですけど。
うん。ふんふん。
あの、滞在してたホテルがご夫婦でやられてるところで。
うーん。なるほど。
で、そこのご夫婦がもうすごく親切にしてくれるし、あの朝ごはんはそこの奥さんが作ってくれるんですよ。
うーん。 ええ、いいですね。なんかアットホームな温かい雰囲気ですね。へえ。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
で、も、朝からすごい元気に、「あ、これいる？あれいる？」「今日はどこ行くの？」みたいな感じで。<laughs>
へえ、いいですね。なんかホテルっていうよりも、ちょっと親戚の家に泊まらせてもらってるみたいな雰囲気で、なんかいいですね。え。
うんうんうん、本当に。 なんか次ドイツに行くことがあったら、もう1回泊まりたいなと思うぐらい、すごく素敵なご夫婦で。
お へえ、それは良かったですね。当たりのホテルを選びましたね。
うんうん。 ですね。 で、チェコが面白いのは、あの、すごく、こう、RPG みたいな
はい。
世界観というか。<chuckles>
ええ。 へえ、面白い。それは、なんか、景色とか建物とかですか？人々がみたいな感じですか？
えっと、景色建物ですね。こう、昔の建物がすごい残っていて。
うーん。 へえ。
で、例えば、こう、ゼルダの伝説とか、そういう RPG ゲームあるじゃないですか。
はいはい。
なんか、もう、あのまんまみたいな。<chuckles>
ええ、そうなんですね。面白い。
<chuckles> そうなんそうなんです。なんか、街には1個教会があってみたいな。
へえ、それって あ、さすが、なんか、ヨーロッパらしい感じですけど、なんか、他のヨーロッパの国とちょっと違ったんですか？なんか、ヨーロッパってだいたいどこの国行ってもそういう感じなのかなみたいなイメージですけど、ちょっと違ったんですはい。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
うんうん。 あ、それで言うと、そうですね、お城が近いんですよ。
え、お城ってすごいですね。ほんとまさに RPG の世界みたいな感じですね。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
ええ、ほんとゲームの世界ですね。<laughs> 面白い。
おうえ、そうで。 で、その、お城の中も結構昔のなんかこう、展示とかあったりとか、割と昔のまま残されてて。
うーん。 ほう、やっぱりヨーロッパだから、なんかこう、歴史が深いというか、そういう歴史に関するものが多いんですかね？
そうなんですよね。 うんうん。 で、ま、逆にこう、マイナスで印象に残ったこともあるんですけど。
おお、ちょっとそっちの方が気になりますね。マイナスな思い出は何ですか？
<laughs> ですよね。なんかプラスの方は割と聞く話ですよね。<chuckles>
そうですよね。
あ、が、あの、エアコン問題がどこの国にもあって。
あら、え、どこの国ででもですか？<chuckles> それは大変ですね。夏の暑い時期ですもんね。
<chuckles> そうです、そうです。い夏、ヨーロッパでも結構暑くて
おお。
なんかヨーロッパって、日本よりちょっと涼しいぐらいのイメージだったんですけど
うん、ふん。そうですね。
なんならその時、日本より暑いぐらいで。
あ、そうなんですか。それ、どこの国行っても、そういう同じ感じなんですか？
あ、そうですね。もうどこの国も暑かったで
へえ、そうなんですね。 その中で AC の問題が、ああったということは、それは大変そうですけど、どんな問題があったんでしょうか？
で、そんな中、そう、AC の問題が。<laughs> <laughs> が、まずあの、スペインのホテルが、あの、エアコンがまず点かなかったんですよ、私たちの部屋が。
はい。 あら。あるのに点かないんですか？
<chuckles> あるのがに点かないって、あの、うレセプションに言いに行って
ええ。 はい。
でも何も起こらず、マネージャーが来るまで待ってみたいな。<chuckles>
うお。
で、2日目になっても治ってないからもういっかい言いに行って
え。<chuckles>
なんかそしたらあの、今度なんかメカニックが来るからみたいな。
<scoffs> え、それ最初に、あの話しに行った時、マネージャーが来るまで待ってって言われて、マネージャーは結局2日間来なかったということですか？
え、どうなんですかね。<laughs>
<laughs> こ来ずに、あ、あの、お部屋にこう訪ねてくるとかではなく、出勤を待ってみたいな意味で待っててって言われたんですか？
ですかね。で、2日目の朝でそれだったんで、2日目の夕方帰ってきてもまだ治ってなかったから、また行って。
うん。 <chuckles> 大変。で、次はメメカニックの人
そう、で、みっかめでやっと治ってもうなんか、もう出るけどみたいな。<laughs>
を待ちなさいと。はい。 <scoffs> 遅いですね。それはじゃあ3日目にきっとメカニックの人が来て、直してくれたんですかね、<chuckles> きっと。
ですかね、もうなんか部屋変えてよとか思いながら。
本当ですね。ちょっと日本のホテルだと、ま、考えられない対応ですね。日本だともうすぐに数分のうちにきっと直してくれそうな問題ですもんね。
うんうん。 いや本当にマネージャー来るまで待ってとか絶対言われないですよね。<chuckles>
そうですね、ちょっとありえない、びっくりしちゃう体験ですね、それは。
で、パリのホテルでも、もう全くエアコンが動かなくて。
ええ、なんかヨーロッパであるあるなんですかね。
パリが 多分そうだと思います。<laughs>
<laughs> ええ、面白い。
で、あのそうドイツのホテルであの代わりにって言ってなんか扇風機もらったんですよ1回。
はい。 おお、そこはちゃんと対応があったんですね、軽く。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
はいはい。<laughs> おお、なるほど。<laughs>
で、そうだもう扇風機がドイツでもらったから、あ、スペインですね、スペインでもらったから、「じゃ扇風機はないの？」って言ったら。
ふんふん。 うん。
あ、扇風機はないって言われたんす。
<laughs> きっぱりと断られちゃったんですね。<laughs>
い扇風機もないみたいな。<laughs> で、次の日にまた、おんなじような感じで行ってて、もう一回んね、じゃ、扇風機むほんとにないの？って言ったらなんかこうぐるぐる回って、扇風機持ってきたんすよ。
うん。 うふ。おお、実はあったんですね。良かったですね。<laughs>
いや、あるじゃんみたいな。<laughs>
その扇風機はちゃんと動いたんですか？
それがですね <laughs>
お、もしかして。<laughs>
もうつけてみたら、もうすごい爆音とともに
<laughs>
もうなんか扇風機自体が動くんですよ、羽の勢いで。
え、ああ、なるほなんかこうガタガタしちゃう感じですか？
そえ、そうそう、カタカタカタカタカタってね言ってなんか扇風機が動いてるんすよ。<laughs>
<laughs> それちょっと怖いですね。それ、だがちゃんと涼しいんですか？動いてて。
ほう、でも やい、ちょっと風きますね。
<laughs> あんまりじゃあ助けにはならない、涼しくはならない感じですね。
<laughs> うん、しかもうるさくて寝れないんですよ。
いや、本当、そうですよね。うるうるさいと気になっちゃいますよね。
<chuckles> そうそう、だからもうダメだって、もう結局消して寝たんですけど。<chuckles>
ええ、えっと、それなんか暑い中でちゃんと寝れたんですか？旅の疲れとかもあって。
いやもう全然 すっごい寝苦しかったです。
そうですよね。え、でもヨーロッパの暑さって、こう日本の暑さと比べてカラッとしてたりとか、なんか違いありました？
いや結構ジメジメしてて、それが。
あ、そうなんですね。じゃあちょっと日本と同じようなジメッと蒸し暑い感じなんですか？
そうですね。ま、夜中はちょっとマシかなぐらいですね。
うえ、じゃあ結構本当 AC がつかないって、本当に厳しい状況ですね。
本当に、で、そのままドイツだったんで次が、今度こそと思ってホテル入ったら、ま、そのご夫婦のいいご夫婦のところですね。
はい。 <laughs> はい。 はいはい。
そしたらあのそもそもエアコンがなかったんですよ。
お、<chuckles> ちょっと古民家風なホテルなんですかね、ご夫婦がやってて、ええ、AC の設備もなく。
<scoffs> そうですね。ヨーロッパってもともとなんかこう、エアコンいらない気候だったみたいなので、古い建物だとないところとかも結構あるみたいで。
ああ。 へえ、なるほど。
でもなんかもう、ないならない方がいいなと思って。
そうですね。あの対応とかこうやり取りしなくて済みますもんね。
<chuckles> そうそうもう期待しなくていいじゃないですか。
そうですね。うんうん。確かに。<laughs>
<laughs> でも、どこの国でもエアコン問題がすごくて、面白かったですね。
へえ、面白いですね。ちょっとなんか日本では考えられないことだけど、もしかしたらヨーロッパとか、もしかしたら他の国とかでも、まあ、割と当たり前だったりするのかもしれないですね。
うーん。 やっぱ壊れた時の対応が全然違うなと思いましたね。
なんかこう日本と そうですよね。やっぱさすが日本ってこう接客、素晴らしい接客とか、お客様へ対しての対応って本当素晴らしいんだなってなんか、海外旅行行くとちょっと痛感しますよね。そういう出来事あると。
いや、本当に。 なんか、すぐに対応できなくても、どうにかしようとはしてくれるじゃないですか？
そうですよね。うんうん。なんか、他に、こう、別のサービスがあったりとか、迷惑かけましたの、なんか、こう、お詫びの品みたいのはあったりしますよね、日本だと。
もう、なんか、そういうのが全然 うんうんうんうん。 うーん。 もう、それが全くなくて、ああ、今、無理無理、みたいな感じだったから。
へえ、それはちょっと、なんか、ショッキングとか、なんか、ちょっと、まあ、ああって落ち込んじゃう感じですけど、まあ、でもそのホテルの AC 問題以外では、こう、旅全体、新婚旅行としてはどうでしたか、楽しめましたか？
そうですね、トータルで考えたらすごい楽しかったですし、まあ、エアコン問題も今考えれば、まあ、笑い話にはなってるので。
<chuckles> まあまあ、そうですね。結構、じゃあ、観光地とかもたくさん回って、美味しいものも食べたりとか、ゆっくりできたんですか？旅行中は。
あ、そうですね。もう、美味しいものはいっぱい食べて、ビールとワインもいっぱい飲みました。
あ、いいですね。ちょっとヨーロッパな感じですね。
うん-うん、ちょっとテラスで飲んでみたりとか。<giggles>
あ、おしゃれですね。なんか、すごい映える写真いっぱい撮れそうですけど、写真とかいっぱい撮れました？
ああ、ですね。いっぱい撮りました。もう、シャンゼリゼ通りでワインとか。<laughs>
あ。いいですね。なんか、もう、本当、ザ、新婚旅行みたいな、なんか、すごく素敵な新婚旅行になったんだなって、今お話聞いて思いました。
うんうん。 <laughs>
今日は、なんか、素敵な新婚旅行の面白いお話聞かせていただいてありがとうございました。楽しかったです。
ですね、はい。 いえ、こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。